Ay, pwede mo bang ano, pwede mo bang ikuwento kung paano ka bumabangon pagkatapos ng alam mo 'yon malalaking pagka pagbagsak ganyan?
Ah, sa totoo lang ang o pinaka, ah, <sniffs> una kong anong pagbagsak or, ah, kabiguan sa buhay na tinatawag is yung, ah, ah, ha ano ako nito, kolehiyo ako nito. So, parang, ah, second, ah, f 2nd year 1st sem siguro no'ng kurso na tinake ko. So parang ah, no'ng una, ah, first sem hanggang second sem, ah, okey 'yan, stable. Pero no'ng alam mo no'n, no'ng nagkaroon ako ng, ah, ng, ng pangalawang ah, year, tapos 1st sem, ah, do'n na ako parang nahirapan sa acads ko. So, parang dumagdag pa diyan 'yong mga barkada, ah, may mga pagkakataon din na parang, <sniffs> ah, nauudyukan nila ako para so parang isa rin sa dahilan kung bakit hindi lang din nahirapan ako sa acads ko kundi kasi siyempre kapag nahihirapan ka mas madalas sinasabi mo sa sarili mo na, "Ah, sige kaya ko 'yan mag-enjoy muna tayo". So, parang i i hindi pala tama na, na gano'n 'no, parang
Oh. Mm. Ah. Mhm. Oo. May distraction 'no?
Oo, totoo. So parang ang nangyari bumagsak ako. Para ang dami kong na ang dami kong naano nau u ut parang pwedeng ulitin na, na units na, which is, ah, pagkakwene kinompyut mo, parang aabot na rin ng isang sem. So parang natatakot ako at nahihiya para sa pamilya ko kasi ayokong mara malaman nila na, alam mo 'yon, <clicks tongue> ah, bakit ako bumag
Aray. Mm. Naging complacent ka doon sa pag-enjoy ng buhay, tama? Mm.
Totoo, totoo kasi siyempre, ah, younger self mo, eh, kabataan mo, eh, 'di ba may ma ano ka talaga, eh, mapusok. Alam mo 'yon, na may hindi ka nag-iisip <clicks tongue> hindi ka nag-i oo.
Mm, exactly. Ayan, mapusok, oo. <snorts> Ay, teka lang, pwedeng malaman ba kung anong kurso 'yan?
Madali lang naman, kasi ang kurso ko lang naman no'n, Hotel and Restaurant Management. So parang yun nga, ah, oo.
Hmm. Ay, alam ko na, madaming temptation diyan talaga, oh.
Totoo, 'di ba? Tapos yung school namin medyo alam mo 'yon, andami ring temptasyon talaga andami rin andami ring
Oo. <laughs> Oo, lalo na magaganda yung mga kaklase mo, di ba, o at magtitimpla kayo ng alak. <chuckles>
Oo, bukod do'n siguro bukod do'n siguro may mga alam mo 'yon, may mga kaklase kang lalaki na ang hilig humatak sa'yo eh, parang huwag ka ng pumasok bukas na lang. Kaya alam mo yung mga gano'n, so parang ano, 'yon, at ano 'yon eh, bumagsak ako do'n tas nagsabi, ah, nag nag nagsabi ako at
Hmm, mm. Tama, mm. So, ikaw naman marupok, 'di ba? Oh, sige na nga. <laughs>
Oo, tama du <laughs> So nagsabi ako na parang hindi ko na itutuloy kasi hindi ko kaya. Nahihirapan ako actually, hindi naman talaga sa hindi ko kaya siguro kakayanin ko sana kung alam mo 'yon, nagpokus lang ako at naging ano lang. So parang 'yon, na-depress na yung dumating yung depressive stage ko no'n, hindi ako nag-aaral, ah, parang nagliban ako ng isang sem. Tapos at, ah, oo parang, ah, siguro nasa isip ko rin na yun siguro wala talaga do'n yung puso ko. Akala ko lang gusto ko yung kurso pero feeling tingin ko pala hindi talaga. Oo.
Hmm. Hmm. Ah. Pero bakit? Ano ba 'yong nagtulak sa'yo para kuhanin 'yang ano, 'yang kurso na 'yan? Ano ba 'yan, ah, trending or, ah, sa tingin mo ayan 'yong ano, anong tawag dito, ah, in demand na ano ngayon? Hmm.
Hindi, gus Alam mo, yung 'di ba, may may ano tayo may, ah, TLE ba 'yon, 'yong sa high school na tinatawag. So parang sa no'ng TLE ko parang 2 years ko doon halos sa culinary lang ako saka sa food. So, parang sabi ko oo, parang sabi ko, pupuwede akong magkurso ng HRM. Parang eh, ano na lang kasi kurso ko ganito eh, di ba, alam mo yung parang hindi ka na nag-isip ng gusto mo, "Hindi, dito nalang kukunin ko kasi ito naman kurso ko ay ito naman ginagawa ako ng high school eh". 'Di ba, parang hindi ka nag-iisip?
Oo. Ah, doon ka na-expose. Mhm. Ah, kumbaga do'n ka komportable.
Oo hindi ka talaga nag parang hindi talaga ako hindi ko pinag-isipang mabuti yung yung gusto kong gawin sa buhay. So yun nga, sabi ko nahi medyo nahirapan ako. Ah, parang sabi ko nga nag reflect ako no'n isang buwan inisip kong mabuti kung, ah, mag-aaral pa ba ako o magtatrabaho na ako o, ah, magpapalit ako ng kurso doon talaga sa bagay or, ah, ah, na-aakma na sa akin, yung gusto ko talaga para hindi na masayang. Tapos 'yon nga, ah, after a long time siguro parang na-realize ko na parang, <tsk> ah, kailangan ko mag-shift do'n sa bagay na gusto ko at, ah, alam ko matag magagampanan ko. So nag-shift ako. Ah, napunta ako sa co computer programmer parang, <tsk> ayun naman naka-graduate naman si si ano, yung lola mo, 'di ba? Parang, ah, natapos nakatapos ko nam <laughs> Oo. Oo.
Hmm. Tama. Oh. Hmm. Ah, okey. <laughs> Congratulations, 'di ba natapos mo 'yong phase mo ng ano ng pag-aalinlangan sa sarili mo, 'di ba? Hmm.
Totoo, 'di ba? Ah, sabi ko nga sa'yo ikaw din eh ikaw din ang, ah, magiging dahilan kung ba bakit ka bumagsak, ikaw din ang dahilan para makabangon uli. Siyempre, a andiyan 'yung mga tao andyan yung environment eh, i i ikaw na bahala kung, ah, susunod ka sa environment susunod ka sa tao or o ikaw lalabanan mo or, ah, pakikinggan mo yung tama o yung sarili mo na parang alam mo 'yon, hindi naman ta hindi alam mo mins alam mo ko kapag magulang syempre ngayon magulang na ako. Parang naiintindihan ko na na hindi biro, ah, ang magpaaral o hindi biro yung alam mo yung gagastosin para mag-aral kasi parang ayun. Naiintindihan ko na, na tama, ah, dapat, ah, hindi na maulit yung mga gano'n, dapat <tsk> Ah, alam mo yun? Oo.
Hmm. Exactly. Hmm. Yon. Oo, di ba? So ibig sabihin, teka lang, sorry ha. Ibig sabihin, ah, no'ng nag-shift ka ng ano ng ng course, ah, anong tawag dito, hindi hindi ba naano na man anong tawag do'n, 'yong ibang units mo hindi ba siya naano do'n sa oo, o bumalik ka sa dati?
Mm. Ah, okey. Oo parang, na count? Hindi, may mangilan-ilan lang, ah, ano lang, lalo na 'yung mga major ay, mga minor lang, katulad ng mga PE, NSTP yan, makukuha 'yan. Pero yung siyempre, may magkaiba naman ang major, eh. Ang layo kasi ng HRM sa computer programmer, para 'di ba, eh. <laughs>
Ah, bam back to zero ka. Ah. Oo. Totoo naman. <laughs> Oo, parang nag-IT ka tapos nag-nursing ka, 'yung ganyan.
Oo, oo, medyo magkaiba. So parang, 'yung mga major nakuha, pero ano lang, eh, maliit lang, eh. Hindi naman gano'n kalaki din 'yung namenos mo do'n. Parang hindi mo rin naman iindahin talaga. So 'yon, sabi ko nga, nag ah, nagsikap ako, ah, alam mo 'yon. Ah, iniwasan ko 'yung mga bagay na nakasira sakin before. May mga kaibigan pa rin naman, pero alam mo 'yon, pili na lang 'yung mga ba mga kaibigan na alam mo 'yon, mapupunta dapat kayo sa tama, may pero may mga manloloko pa rin naman na kaibigan, pero alam mo 'yon, hindi na para magpa-ano, magpadalawang beses ka, oo, na gano'n. So, para sakin, ah, 'yon 'yung ano ko, eh. 'Yon 'yung siyempre, sabi nga nila, hindi ka hindi ka naman matututo kung hindi ka babagsak, or 'di ka madadapa. Madadapa at matututo ka pa rin sa lahat ng mga pagkakamali mo.
Mhm. Hmm, at least nagsikap, hmm. Ayan, exactly. Magpabuyo. Hmm, mm. Exactly. Oo, ang mali lang do'n kasi kung nadapa ka tapos hindi ka talaga natuto, 'di ba? <laughs> Makaka-ilan dapa ka pa kaya 'no, bago ka matututo, <laughs> pero
Totoo do do 'di ba? <laughs> Baka hindi ka na makilala 'di ba, kakadapa mo.
dahil sobrang gasgas, gasgas na 'yung mukha mo. <laughs> Ang sama ng pagkakabagsak, ayan. Pero kung halimbawa, ano, 'di ba, babalikan mo 'yung younger self mo nung nag-aaral ka, 'di ba? Ah, ano ba 'yung puwede mong sabihin sa kanya na parang ano ba, ah, basta ano ba 'yung, ah, puwede mong sabihin sa kanya? Puwede mo bang sabihin sa kanya, "Oy, okey lang yan, at least natuto ka," 'di ba? 'Yung mga ganyan, hmm.
<laughs> <chuckles> Oo. Oo. Oo, tama, totoo. Ah, may point siguro na alam mo 'yon, na ano, kung gagawin mo 'yan, matututo ka. Pero sabi ko nga, ah, may puwede naman maiwas, para, para siguro pinaka sasabihin ko talaga sa kanya, mag-enjoy ka. Mag-enjoy ka kasi nandadyan ka sa stage na yan, eh. Pero huwag mong pabayaan 'yung sarili mo. Huwag mong hayaan na ma ano ka, ah, na, alam mo 'yon, na mawala ka sa landas na dapat mayro'n ka ngayon. So, para sa akin, oo, kung hindi mo na kaya, kung mag-isip ka, isipin mo, huwag mong sayangin 'yung pagkakataon. Halimbawa, ah, may isang Sem ka, may dalawang Sem ka, huwag mo na sayangin kung hindi mo na pala kaya sa susunod, mag-shift ka na, 'di ba? 'Yon lang! Para sakin, ma simpleng ano lang, kung kasi, ah, lahat naman tayo nag-e-enjoy, eh, lahat naman tayo dumarating sa punto na, alam mo 'yon, ah, nag-e-enjoy tayo sa buhay, eh. Pero hindi da dapat, alam mo 'yon, hindi na tayo dapat humantong pala talaga dapat do'n sa mali, or do'n sa, alam mo 'yon, wala nang hindi ka na makakabalik, pag ka ginawa mo, 'yon lang naman.
Mhm. Ayan, tama. Ayan, ang galing. Hmm, oo. True. Mm, mm. Do'n sa sitwasyon na ano, "No turning back". Pero ito, wala bang ano yan, wala bang what if, ah, nung nung mga panahon na 'yon na parang, ah, "siguro kung naka-graduate na ko ng HRM, nasa barko na ko o kaya hotel manager na ko." Wala bang gano'n?
Mm, siguro may mga pagkakataon na siguro kung pinurso ko lang. Pero hindi actually, hindi ko talaga makita kasi. Hindi ko talaga oo, hindi ko talaga makita yung sarili ko na mag alam mo 'yon, mag
Ay, talaga? Baka talaga wala din yung passion mo. Dahil lang ba naging komportable ka na ayun yung ginagawa mo wala ka ng gagawing adjustment. Di ba?
Oo totoo, totoo. Totoo, siguro ano lang, ang pinaka what if ko lang, um, siguro kung napag-isipan ko nang mabuti yung kukunin kong kurso, ah, si oo, yun lang din siguro, siguro mas maaga akong, ah, nakapag-ipon, mas maaga akong nakapagtrabaho, mas maaga ako sigurong alam mo 'yon? Naisaa salansan yung kung ano 'yong pagkakasalansan 'no oo, sa buhay ko parang ganun.
Hindi nasayang yung panahon. Hmm. Ayun. Naisalansan, eh. <laughs> Oo, oo, uy maganda yung sinabi mo na di ba baka siyempre, ah, pa pa habang tumatanda tayo ano, ah, nag-iiba din naman talaga yung prinsipyo natin dun sa buhay. Tsaka yung mga insights, ah, pagdating sa mga bagay-bagay, di ba? So, ah, sabi mo nga meron ka ng sariling pamilya ngayon, di ba? Ano ba yung puwede mong i um, gawing, ah, ano 'to maging aral para sa dun sa anak mo, parang ano ba 'yan hahayaan mo ba siya na ano, na na bumagsak? Ah, para matuto siya dun sa sarili niyang pagkakamali? O, aagapan mo na lang ganyan?
Oo. Totoo, totoo. Mm. Ah, siguro hindi ko siguro para bumagsak, eh. Kasi, ah, sabi ko nga, puwede namang puwede ka namang matuto ng hindi nadadapa, eh. Yung siguro, 'di ba, parang pupuwede siguro na alam mo yun parang, ah, medyo naguguluhan ka na or, ah, parang papunta ka na sa deep. Pero, ah, kung sakali, may, ah, ako hindi naman kasi ako ano, eh, parang hindi ko rin talaga ugali na, alam mo yun, nagsasabi ng totoo minsan sa pamilya ko kasi mahiyain din ako. So, parang ako siguro mas maganda talaga na oo, mas maganda siguro talaga na, alam mo yun, kahit papaano, eh, alam mo yung nangyayari sa buhay ng anak mo. Ah, hangga't maaari close kayo. Para alam mo yun na nasusubaybayan mo siya nagagabayan mo siya. Naituturo mo yung mga dapat, ah, napagdaanan mo. Hindi yung di ba, kasi siyempre ayaw mo rin ayaw mong mangyari sa kanya o ayaw niyang ayaw mong danasin niya rin yung dinadanas mo na, alam mo yun, sa mga bagay-bagay. So, para sa akin yun malaking bagay yun, ah, ah, maipayo mo sa kanya na yung mga ganitong bagay, eh, ah, pag-isipang mabuti, di ba, ka mga ganun lang naman.
Well, oo nga. Ah. Sinasarili mo lang? Hmm, mm, oo nga. Exactly. Mhm. Tama. Mm. Tama. Hoy, alam mo maganda yung sinabi mo 'no. Puwede ka namang ano, puwede ka namang matuto ng hindi ka bumabagsak. Oo nga, oo nakaka ah, naisip ko 'yan at dahil diyan nilagay ko 'yan sa notes ko. <laughs> Oo maganda yun to totoo yun. Kasi me ah, ang kadalasan na na na insights natin sa buhay is yung, ah, palagi kang palagi ka talagang, ah, magkakamali tapos dun ka matututo. Oo, oo nga ano pa on on lighter side naman, talaga naman puwede ka namang matuto ng hindi ka, ah, oo, hindi ka bumabagsak hindi ka nagkakamali, 'di ba? Parang, ah, nagkaroon ka ng self-awareness 'di ba, na parang ayaw mong magkaroon ng, ah, ayaw mong dumating dun sa sa ganong sitwasyon, 'di ba, na hindi ka na ano no no turning back ika nga sabi nga 'di ba? Ayan pero sa kultura mm.
Oo. <laughs> Ba't Matututo, oo. Mm. Totoo. Tama. 'Di ba? Oo, 'di ba? Sabi nga nila, parang ano, parang ang sabi nila 'di ba, parang prevention is better than cure. So kung alam mo na na parang nandodon ka na sa depth para sa depth or sa bangin na parang kalalaglagan mo. Dapat alam mo na, na kung pano bumalik or o kung paano ayusin yung mga bagay-bagay para hindi ka mahulog doon. So, para sa akin, ah, mas mahalaga pa rin talaga yung payo nung mga mas nakakaalam dun sa sitwasyon na yun. Katulad ko, ah, siguro kung kung pinaalam ko lang sa magulang ko noon siguro, ah, may na naibigay nilang tamang payo sa akin or ah, natulungan nila ako sa nararamdam o bigat na ano ko. Siguro ngayon sabi ko nga, naging lesson learned yun sa akin yun. Siguro ngayon, ah, mas pananatilihin ko yung closeness namin ng anak ko. Ah, para sa pagdating ng panahon, ah, mag-e-earn din ako tungkol sa halimbawa kung may mga, ah, pagsubok man siya na kinakaharap. Eh, madali niya lang masasabi sa akin at madali ko lang din siyang, um, masasabihan ng mga bagay-bagay na hindi siya nahihirapan. 'Di ba?
Exactly. Hmm. Totoo. Mhm. 'Yan. Mhm. Ayan tama naman. Kasi di ba, sa kultura natin ngayon 'no, ah, especially lalaki ka 'di ba? Ang hirap talagang magsabi ng ganito yung problema mo, 'di ba? Tsaka bilang bibilangan mo 'yong ku kung magkano na yung tuition fee na na na nasayang sa'yo 'di ba? Parang gano'n mahirap mahirap, ah, humingi ng tulong tsaka hindi mo alam kung sino ba yung kakausapin mo baka pag sinabi mo 'yan sa tatay mo baka masampiga ka niyan, 'di ba? Ayan di ba, "Barkada ka kasi ng barkada." Oh, ganyan, hmm.
Oo. Hmm, totoo. Totoo. <chuckles> Totoo. <laughs> Totoo di ba yung Oo, 'di ba mga Batang 90's halos lahat naman ganun, eh 'no. Parang nasanay naman tayo sa ano sinturon, hanger, di ba? So parang ako
Oo. Tapos 'yong ano o baka naranasan mo din ba 'yong sa monggo, sa asin?
Naku. Naano kami diyan suki kami niyan, na kami mag oo totoo, totoo. Ma ah, alam mo mas gusto ko pang mapaskot kaysa magmonggoy.
Na Ay, talaga?
<chuckles> Mapa-squat, oo, kaysa mag-monggo. 'Di ko kaya 'yong monggo, ang sakit no'ng monggo.
'Yong alin? Squat? Ay, oo. Oo, sobrang sakit ng monggo. <laughs> Naranasan ko din yun, 'di ba, kababae kong tao. <laughs> Ganyan.
<laughs> Mas okey pa nga mabali yung hanger sa'kin kaysa sa mag-monggo eh.
Ay ta teka lang, masakit din yung ano, yung 'di ba, yung nakaluhod ka ta's nakadipa ka, ta's may libro do'n sa di magkabilang kamay mo.
Hindi ko oo, masakit din yun. Masakit din talaga yun. Oo, tama ka.
'Di ba. Pero sa tingin mo ba, ah, umubra yan sa atin noon, uubra ba 'yan sa mga kabataan ngayon?
Ah, sabi ko nga sa'yo parang feeling ko lahat ng, ah, generation ngayon medyo matalino na eh. 'Di ba? Parang natuto na rin tayo sa ano, although, ah, lumaki tayong matibay dahil sa, ah, alam mo 'yon, sa mga, ah, payo or, ah, sa mga ginawa sa'tin ng mga nak na nagpabuti rin naman sa kung anong meron tayo, saka nagpatibay ng, ah, pagkatao na meron tayo. So para sa akin, hindi na siguro, ah, applicable itong mga ganitong bagay sa ngayon. Baka baka gusto mo lang na ma-Facebook kasi di ba, Oo, 'di ba? Kasi kung gagawin mo siya sa panahon ngayon na marami ng taong nakatingin, nakasubaybay, eh, may mga mata na rin sa paligid, eh, parang medyo mahirap na. Kasi kung noon 'yan, okey lang noon, eh. Baka magkampihan pa lahat ng nanay at mga magulang eh, 'di ba? Eh, ngayon, siguro matatalino na eh. Oo. Oo. "'Yan, ang tigas kasi ng ulo ng anak mo, tama lang." Gagano'n noon. Pero siguro ngayon medyo kaya nga medyo-medyo ano eh, ayoko lang din no'ng idea na kahit sa teacher hindi na nakakaano 'yong teacher eh, 'di ba natatakot na. So, parang 'yon lang naman.
Hmm. Totoo. Totoo. Ha. <laughs> Naging ano ka 'no, trending, 'di ba? Viral, ganyan. Oh. Oo. Oo, yung buong angkan mo, pa kakampi na, 'di ba? Matigas kasi daw ang ulo, oh. <chuckles> Totoo. Ayan. Ah, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong mga experience, ayan. Mag-usap tayo ulit at mag-iingat ka palagi.
Ayun, maraming salamat din sa pakikinig ah. Paalam.
Walang anuman, paalam din.